Alors, hem, est-ce que tu préfères les voyages organisés ou heu, les aventures, heu, en solo? Bon après, organisés, heu, tu p enfin, on peut on peut dire organisés en solo aussi, hein, peut voilà. Mais
Ouais. Voilà. C'est non je préfère les aventures, sac à dos, presque rien, Ryanair. Heu, je mets tous les habits sur moi pour en prendre plein et
D'accord. En mode backpacking? Ouais. Ah tout sur toi? Bah, tu risques d'avoir chaud quand même à un moment je pense. <laughs>
Ouais, mais dans l'avion, tu sais, après du coup, je mets, je je suis vraiment un adepte de ça, mettre dans des sacs plastiques ou dans des sacs, après ouais, ouais j'ai toujours fait ça. Du coup, je voyage pas cher, heu, enfin avant d'être mère, maintenant c'est plus difficile <laughs>
Ah ouais? D'accord. Ouais, non, mais j'i j'imagine bien. Bah, moi, j'ai, heu, j'ai un peu ce ce truc-là aussi, hein. Heu, heu, là j'ai récemment, je me suis dis: «Tiens, je vais tout mettre dans mon manteau, dans la doublure et tout.» Bref. Mais hem mais ouais, ouais, ouais, non, j'ai j'ai moi j'adore aussi hein, pareil, heu, heu, l'aventure, heu, machin.
Mais ouais. Donc, ouais. Donc, j'ai déjà dormi dans des endroits, heu <sighs> contre des murs, à la plage, heu. Ah ouais, ouais, mais non mais j'ai une amie qui est très pire que moi, du coup elle m'emmenait dans elle m'e <blows air> elle m'embarquait dans des voyages, heu, toutes les 2, heu, comme ça. D'un coup on allait visiter, heu, des endroits improbables.
Ah ouais? Ah non, là faut pas exagérer quand même, hein, moi il me faut mon hôtel, hein. Ouais. Oh là là là là. Non, mais ça alors ça moi non ça, c'est pas possible. Moi il me faut j'ai quand même je suis ma petite je fais ma petite princesse, heu, il me faut mon hôtel, il me faut un truc, tu vois?
<laughs> <laughs> Ah oui, une fois j'ai emmené mon mon cousin, à il avait 18 ans et et toujours chez papa, chez maman, tu sais, jusqu'à 18 ans, et il venait vivre avec moi au Portugal, heu, parce qu'il faisait la fac et moi aussi, j'étais à la même fac que lui, du coup, beh, j'étais un peu sa tutrice et du coup, je lui ai dit: «Écoute» oui, ouais je je lui ai dit: «Écoute, il faut que tu sortes de ta zone confort, je peux rien faire, tu me suis partout, qu'est-ce qu'il se passe?». Du coup, je l'ai emmené à une aventure de fou, d'un coup, comme ça, on a pris notre sac ben, on a fait jusqu'en France, heu, jusqu'au sud de du Portugal à la France. On a pris train après train comme ça, sans savoir, hem, s'il y avait des trains, des horaires, heu, et on est arrivés
D'accord. Ouais, bah ouais, bien sûr, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. OK. D'accord. Ah! C'est sympa ça du coup tu tu tu es tu l'aidais un petit peu à Ouais. <laughs> D'accord. Où ça? Ah juste en France ou ou de? Ah d'accord ah, beh, d'accord, donc vous êtes partis en train quand même. Et mais en France, vous tu avais un un de quoi de dormir là-bas ou même pas, ou enfin tu avais rien du tout?
Oui. Oui, oui, j'allais voir mon chéri moi en France, lui faire une surprise. Du coup j'allais faire une surprise à mon chéri en France.
Comment? Ah d'accord, OK.
Eh ouais, et du coup j'ai j'ai débarqué on est arrivés à Madrid, il en pouvait plus, ça faisait au moins de 6
Au Portugal, Madrid, donc en train là déjà, Portugal, Madrid.
Ouais parce qu'il y a pas de TGV ici, hein. Donc tu as pas de l de lien direct, ouais. C'est TGV c'est français, OK? <laughs>
Ah bon? Oui non mais oui non mais tu as tu as tu j'imagine que tu avais des équivalents peut-être?